Alors, heu, tu vois ré récemment, heu, j'ai un petit peu peur, heu, de mon avenir, heu, financier. Heu, justement parce qu'en ce moment j'ai envie de lancer un nouveau un nouveau projet. Heu, donc un projet entrepreneurial où là, bon alors rapidement, heu, pour un petit peu de contexte, heu, ça va être, heu, un local où là on va mettre, heu, donc des arcades, des baby-foot, des flippers, heu et cetera. Enfin tous des jeux de bar et heu, les les personnes devront, heu, payer, heu, à l'entrée, heu, une somme de 3-4 € euros pour après pendant 1 heure ou 2 heures et qu'ils puissent jouer aux aux différents jeux qui sont disponibles. Et donc voilà et donc, heu, bon en ce moment j'ai j'ai un job, heu, plutôt assez stable avec un bon salaire, des bonnes primes, tout ça et donc, heu, bah, j'ai un peu peur de justement quitter ce job pour, heu, pour commencer cé cette invention entrepreneuriale.
Ah ouais, gros projet. D'accord. OK et du coup, que que quelle est ta situ alors aujourd'hui tu as un bon job, tu as de bons revenus, heu, apparemment. Heu, est-ce qu'il y a je ne sais pas, qu'est-ce qu'est ce qui te fait peur? Est-ce qu'il y a des dettes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un manque d'épargne? Heu, en fait quelles sont tes tes principales inquiétudes par rapport à à cet avenir financier?
Mmh. Mais fait, heu, donc, heu, bah, c'est j'ai j'ai un job où là je me je me plais bien, heu, avec les collègues tout se passe bien, puis j'ai j j'ai un salaire, heu, stable et qui me convient. Et heu, justement j'ai peur que si je je quitte tout ça, bah, au final, heu, je perde un petit peu en qualité de vie de de ce que j'avais avant et heu, pour heu, tomber sur heu, bah, au final alors c'est vrai que si l'entreprise entrepreneuriale elle fonctionne, bon en fait ça sera que du mieux et même mieux qu'avant et donc ensuite on on aura des des perspectives pour l'avenir qui seront encore meilleures. Mais, heu, j'ai aussi cette peur que ça marche pas et qu'au final, heu, heu, je régresse un petit peu et que, bah, j'a j'arrive pas à tenir, heu, fi financièrement mes, heu, bah, mes besoins.
Mmh. Mmh mh. D'accord. Mais si j'ai bien compris, c'est un mmh, un projet que tu montes avec d'autres personnes du coup?
Heu, non, pour le coup, ça c'est c'est un projet que que je monte, heu, tout seul.
Ah d'accord, c'est un projet vraiment seul. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de de démarrer le projet est incompatible avec ton emploi actuel?
Bah, en fait, heu, c'est c'est sûr que je pourrais demander de faire un avenant de contrat pour, heu, bah, du coup, heu, commencer à aller sur plutôt un mi-temps, heu, plutôt qu'un temps plein. Comme ça ça me laisse, heu, bah, du temps pour, heu, gérer mon entreprise et, en même temps, avoir un petit un petit salaire de côté. Donc c'est vrai que c'est une question que je me suis posée et que je me suis dit: «Pourquoi pas le faire?» mais là, ça ça pose un deuxième problème parce que, du coup, si je s je sais que si je vais leur demander de baisser mes heures. Ils vont, heu, prendre, heu, quelqu'un d'autre pour, heu, justement, heu, com combler ce trou. Et heu, donc du coup, après, si au final, bon, mon entreprise, pour X ou Y raison, ça ne marche pas, heu, bah, après, j'ai peur que je puisse pas retrouver, heu, ce que j'avais avant et qu'au final je je reste à mi-temps, quoi.
D'accord oui. Donc le est-ce que, à qu l'heure actuelle, tu as de l'épargne de côté? Pour parer, justement, aux difficultés? Est-ce qu'il y a un matelas, je dirais, de sûreté sur le le démarrage de l'entreprise?
Bah, à à l'époque oui. Heu, oui, j'ai j'ai un matelas de de sûreté. Après, heu, là, pour mon projet, je vais puiser dans ce matelas de de sûreté. Alors pas totalement parce que, heu, enfin, ça serait, heu, je pense une bêtise de de le prendre, heu, totalement. Mais je veux dire, allez, 50% de mon matelas de sûreté, je vais le prendre, pouvoir, heu, investir, heu, dans mon projet.
OK. Et, heu, et comment tu estimes, heu, aujourd'hui, voilà, si tu démarrais ton activité, tu investis dans le projet avec une partie de ton épargne, hem, comment tu estimerais ta sécurité? Si tu arrêtais le travail de but en blanc, heu, sur ton activité salariée, heu, quel délai tu aurais, tu penses, de de de sécurité par rapport à ce que tu as de côté?
Si j'arrête totalement le travail ou si je continue à mi-temps?
Oui, si tu arrêtais pour partir pleinement sur ton activi ta nouvelle activité.
Heu, bah, après ça ça dépend des revenus après si si j j'oublie rien si je prends, heu, 50 %, heu, sachant que, heu, ouais, allez, je vais dire, hem, je pense je peux faire quelques mois. Je pense je peux faire allez, heu, 3, allez, 4 mois je vais dire, heu, sans sans aide, tout ça. Heu, juste avec ce que j'ai dans dans mes comptes bancaires, je pense que je peux tenir 4 mois. Après, heu, si si si si je baisse mon niveau de vie parce que, forcément, avec un salaire on s'habitue à un certain niveau de vie. Donc, heu, ouais si si, en plus, je baisse, heu, mon niveau de vie je pense que. Bon, après je je souhaite pas non plus, je pense que je peux tenir, heu, 6-6 mois max.
Mmh. Et est-ce que tu t'es renseigné peut-être sur des, heu, ça pourrait être une solution de te renseigner sur des aides sur la création d'entreprise, sur le début d'activité, il y a peut-être des choses qui te permettraient d'avoir déjà des aides de départ, heu, qui t'aident à tenir sur 1 an, 2 ans et finalement qui te permettent de conserver, en plus de ça, ton ton matelas de précaution?
Bah, heu. Bah. Déjà en fait c'est, heu, moi ce que ce que je voulais chercher pour, heu, le financement de mon entreprise. Heu, je voulais que ça soit du coup des des financements privés. Heu, là j'ai bientôt avec un rendez-vous avec un cabinet de la l'intercommunalité de communes pour, heu, justement voir un petit peu les aides qui peuvent m'apporter. Je sais déjà qu'ils peuvent me donner une prime de 1500 pour, heu, ouvrir l'entreprise. Et, heu, au-delà de ça ils peuvent me faire un prêt d'honneur donc c'est-à-dire un prêt à 0 % pour, heu, justement, bah, que je puisse dé développer mon mon entreprise, heu, tout ça. Et, heu, voilà, après je vais aussi aller voir le le cabinet du département et de la région pour voir les différentes aides qui peuvent m'apporter. Mais de ce que j'ai vu, en fait, ça va être beaucoup, heu, d'aide pour mon. Alors c'est c'est génial ça me permet même au-delà de de l'argent qu'ils peuvent donner c'est aussi des exonérations qui peuvent me donner. Mais, heu, alors c'est génial mais, heu, c'est vrai qu'au niveau, heu, personnel, heu parce qu'en soi l'entreprise c'est c'est une entreprise c'est pas ma personne. Donc ça, ça va encore mais en vrai c'est c'est surtout au niveau de, heu, de ma de ma personne, heu, j'ai envie que si ça marche pas. Bah, je retrouve le le niveau de vie que j'avais avant quoi.
Mmh. Ouais. Mmh. D'accord pouvoir conserver, heu. Heu, après, heu, dans tous les cas je vois que c'est c'est déjà un projet qui est bien réfléchi, qui est bien avancé. Visiblement tu as tu as tu as plutôt tu as l'air d'être plutôt posé, de de de t'organiser pour te créer une certaine sécurité en allant chercher les aides et en te renseignant un peu partout, donc c'est c'est plutôt une bonne chose ça montre que c'est quelque chose de construit. Donc de base par rapport à la construction de taille, il y a pas forcément de raison que ça ne marche pas. Après, si ça ne devait pas marcher. Heu, je comprends que tu aies besoin de te sécuriser et que tu aies cette peur, heu, vraiment cette peur, visamment financièrement pour la suite. Mais est-ce qu'il y a pas possibilité dans dans tous les cas, ce qu'il faut accepter, c'est que tu auras besoin de faire un changement. Pour aller sur ton projet, il va falloir changer, il va falloir accepter de quitter ce «confort salarial» entre guillemets. Néanmoins, sur la création d'une entreprise, il y a peut-être quelque chose qui te permette il me semble, qu'il existe des aujourd'hui, des systèmes sans sans rentrer dans le détail, mais qui te permettent de conserver justement un salaire ou un certain revenu pendant une certaine durée derrière.
Mouais. Ouais, bah, le le le dispositif le le plus connu, heu, je alors, je je sais plus son nom de de tête. Heu, c'est effectivement, heu, hem, heu, bah, du coup tous chez, heu, la l'assurance, heu, chômage et donc, heu, déjà ça fait un certain plafond où là, heu, on reçoit de l'argent. Et en fait, ils, heu, ils déduisent, heu, tes revenus de ton entreprise, de ton assurance chômage, heu, dans le but de, en fait, heu, tu te passes complètement de ton assurance chômage et que, bah, d'après tu reçois, heu, que les revenus de de ton entreprise. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce dispositif d'aide. Heu, après heu, du coup faut faut ouvrir, heu, les les droits au chômage et, heu, sauf que du coup avec mon contrat que j'ai en ce moment, heu, à part la rupture conventionnelle, heu, je pense pas que c'est c'est possible de de faire autrement pour, heu, toucher ces droits. Heu, donc, heu, ouais, c'est c'est vrai que je me pose aussi pas mal de ques de ces questions-là. Peut-être que je devrais en parler aussi à mes supérieurs peut-être qu'ils auront des éléments en plus à m'apporter ou un avis différent sur ça. Donc, ouais après, heu, peut-être aller voir les supérieurs, mais je sais pas trop comment, heu, aborder la chose avec eux.
Mmh. Mmh. Est-ce que tu as un historique? Est-ce que ça peut mmh. Ah, je comprends, ouais, c'est c'est pas facile effectivement d'aller dire à un employeur, j'ai envie de partir. <chuckles> Je comprends que c'est c'est plutôt délicat à dire et et c'est un choix qui est qui est très compliqué et que ça ça peut faire peur pour la suite. Heu, néanmoins est-ce que, mmh, peut-être tu as déjà connu des gens qui ont fait ça? Qui ont demandé des ruptures conventionnelles au niveau de ton emploi ou ou pas?
Ouais, c'est sûr. Mmh mh. Non, bah, ce bah, le le cas le plus fréquent que j'ai vu, c'est, heu, bah, des CDD qui disaient juste à la fin de leur CDD, bah, bah, je renouvelle pas et tout. Heu, après dans dans mon cas, du coup, ça peut pas s'appliquer. Mais, heu, non j'ai juste vu ça mais c'est vrai que des ruptures conventionnelles, heu, j'ai jamais vu, enfin, si, 1 fois, mais bon, c'était, heu, c'était différent, c'était pour, heu, aller dans une entreprise et puis il y avait eu des soucis et cetera, bon. C'était rien rien à voir avec mon mon sujet. Donc, heu, ouais j'ai j'ai jamais eu d'exemples, heu, concrets similaires aux miens.
D'accord, bah, déjà faut faut, je pense, poser des des bonnes questions sur ce que tu souhaites, sur ton avenir. Visiblement tu es bien dans ton emploi actuel, néanmoins, tu as un projet qui a l'air quand même de de te motiver bien plus, un projet qui a l'air très personnel et qui qui semble te motiver. Il faut déjà poser le pour et le contre, heu, et hem, et je dirais bien réfléchir sur tes choix d'avenir. Peut-être en discuter avec quelqu'un. Est-ce que tu as un exemple, quelqu'un qui t'a ou quelqu'un qui t'a motivé à réaliser ce projet, ou quelqu'un simplement avec qui tu pourrais parler qui a déjà eu cette expérience entrepreneuriale et qui pourrait, ou te rassurer ou te donner des bonnes pistes sur tes choix à faire? Est-ce que tu as quelqu'un avec qui tu puisses échanger par rapport à ça?
Bah, heu, pour l'instant les les seules personnes avec qui, heu, j'ai échangé c'était plutôt la famille. Heu, alors, heu, c'est sûr, que j'ai j'ai j'ai eu un soutien, je peux pas dire, ils ont dit: «Ah oui, c'est une bonne idée, heu, c'est quelque chose qui peut marcher, heu, vas-y, heu, qu'en plus on on voilà. On voit que tu es tu es dans le sérieux tout ça tu as tu as fait tout ce qu'il fallait». Heu, mais après voilà, c'est ça c'est, heu, c'est la famille proche donc on va dire qu'il y a pas trop de critiques derrière. Et, heu, bah, c'est c'est ce que je je cherche un petit peu pour pouvoir, heu, avancer derrière. Et, heu, donc, après c'est c'est vrai qu'il y a une autre personne que que je connais, c'est c'est une personne, heu, avec qui je parle au boulot, qui est assez âgée, qui a vécu dans dans, heu, l'URSS, tout ça, donc, heu, elle a un parcours de vie très intéressant et vraiment j'aime beaucoup parler avec cette personne. Et je pense que justement cette personne pourra me donner, heu, un avis, heu, un avis intéressant sur ça et avoir un esprit critique sur ça. Donc, heu, pour prochaine fois que que j'ai l'occasion de travailler avec elle, heu, je pense, heu, je lui en parlerai et, heu, j'aurais, comme ça, l'occasion d'avoir, heu, vraiment un avis intéressant et critique pour, heu, pour que je puisse avancer.
Mmh. OK. Mmh. C'est quelqu'un visiblement, quel quelqu'un d'expérience du coup, à qui tu fais confiance?
Ouais, c'est ça et puis même dans, mmh, dans sa façon d'être, elle va apporter les choses, heu, vraiment tu dis: «Ah ouais, c'est c'est pas bête ce qu'elle dit» et puis elle apporte vraiment bien donc, ouais, je pense c'est vraiment elle saura bien bien m'aiguiller.
Et bah, oui, ça pourrait être intéressant d'avoir la la vision de quelqu'un qui soit un peu externe à ton cercle familial, au cercle proche finalement et qui va avoir un avoir un peu plus de recul, par rapport à tes idées et ton projet. Parce que parfois, on on a tous conscience que nos proches disent, heu, pour nous faire plaisir que que c'est génial tout ce qu'on propose. <chuckles> C'est peut-être ça aussi ta problématique et, heu, effectivement, ce regard extérieur sera cer très certainement intéressant et et tu as raison de d'aller chercher, heu, quelqu'un comme ça, à qui tu fais confiance et que tu respectes sur ses choix.
Voilà c'est ça. Ouais, bah, écoute, heu, merci. Heu, ça fait du du bien d'en parler et puis aussi d'avoir des des conseils pour, heu, pour pouvoir, heu, lancer ce projet.
Avec plaisir.